For us. Yes. Mm, yes.
Oo, automatic na yun, eh. Oo. Binigay niya na sa'yo yun, eh. Oo. So parang, nasa iyo nalang yung kung pano mo siya tatanggapin, alam mo yun?
Totoo. Mm. Uy! Sobrang agree ako diyan. Ngayon lang ako ngayon lang ako nakakausap ng gano'n na pinag ga usapan yung ganitong topic. Minsan kasi siyempre kino-consider ko din yung makakausap ko kung gano'n ba yung way, yung thinking niya sa mga gano'ng bagay, pero I respect you sa ganyang ano, usapan.
Di ba? Oo. Oo. Kasi a a a ano ko kaya ko lang naman din nasabi yun kasi
Mm.
'pag nalulungkot ka, lalo na kung may pinagdadaanan ka na parang, mabigat na bagay talaga.
Yes. Mm.
Ah, minsan din aminado ako dito, ah, para bang do'n lang ako, sa kanya minsan, nakikipag-usap. Alam mo yun? Na hindi dapat gano'n, eh. Kumbaga dapat
Hmm, okey. Mm.
kahit wala kang problema um, siguro magandang maging habit mo rin yun na nagpapasalamat ka sa kanya, alam mo yun? Or kinakausap mo siya. Na kumbaga mag sabihin mo lang magsabi ko lang sa kanya ng mga, um
Mhm. Hmm, mga nararamdaman mo.
narara nararamdaman mo, 'di ba? Kumbaga
Or kaya, masaya man yan o malungkot, yung ganyan. Mm.
Oo. Kasi siya lang naman talaga yung pwede mong kausapin kapag wala kang ibang makausap na iba, eh. Alam mo yun? 'Di ba? So
Yes, yes. And dapat naman din talaga i-surrender mo lahat.

Same. Pareho tayo, pareho. Kaya alam mo ’yon, sa mga panahong minsan malungkot ka, masaya ka, 'yon din talaga first thing. Lagi mo siyang uunahin sa mga gano'ng bagay at alam mo ’yon, <chuckles> hindi man siguro natin siya nararamdaman physically, di ba? Na mismong nandiyan, pero you know and we know, alam nating lahat na nandiyan siya palagi sa atin.
Alam mo yun? Oo. Totoo. Oo. Totoo. Totoo ’yon. Kasi ako lagi ako ’yon, ah, consistent din ako, ah, halimbawa
Mm. Mm.
ah, hindi hindi lang 'pag malungkot ako. Halimbawa, magmamaneho na ako 'no, papunta sa trabaho.
Mm. Okey.
Ta's minsan siyempre, di ba, naki nararamdaman mo minsan sa tra pagpasok mo sa trabaho parang ako minsan me may gano'n akong pakiramdam na para bang hindi ako komportable. Ang gagawin ko
Mm.
10 seconds lang, magsasabi lang ako sa kanya na gabayan mo ako at protektahan mo ako. Tapos magsa-sign of the cross ako, masaya na ako no'n. Alam yung feeling ko ano na ako, guided na ako no'n. So
Mm. Mm. Powerful, mm. Yes, yes. Uy, salamat, salamat, napakaganda ng mga sinabi mo. Um, hindi lang siya emotionally, physically, spiritually. Thank you. <chuckles>
'di ba. Salamat din. <laughs> Iyon. Ah, thank you rin at, ah, tawag dito? Ah, ingat ka palagi kaibigan at, ah, mag-uusap ulit tayo. At 'pag may time ka tawagan mo ako ulit. <chuckles>
Kailangan 'yan. Yes. Mm. Ikaw din, mag-iingat ka palagi at salamat sa'yo. Napakaganda ng usapan natin. Paalam.
Okey. Sige lang. Salamat